Y bien, ¿cómo elige?
Ujú.
¿que ver en las plataformas de streaming? ¿Cuál es tu proceso cuando te sientas a elegir algo?, ¿miras recomendaciones, trailer o dejas llevar por el algoritmo?
<chuckles> Ah. Sí, mira, esa es una muy buena pregunta, la verdad, porque muchas veces, pues, te agobias de tantas películas que hay, tantas series, tan tantas tanto contenido que hay en en las plataformas, pero una forma que yo hago para elegir, pues, una película o algo así, para empezar, eh, primero, pues, veo qué, mm, qué hay como de moda, ¿qué está ahorita de moda? Si hay una película de terror que está ahorita actualmente en el cine, pero a lo mejor ya la pasaron a una plataforma digital, este, me me pongo a investigar un poco y digo: "Ah, okey, esta película la quiero ver", y, pues, me pongo a ver como que los estrenos, ¿me entiendes? Entonces, este, hago eso. O otra forma, otra técnica que que utilizo para, pues, saber qué voy a elegir es meterme en las categorías. Me meto en las categorías y, mm, y busco como que lo que me gusta, me gustan mucho las películas de terror o de acción, ese tipo de películas, y, pues, de esa forma me ayuda bastante.
Dime. Ujú. Ujú. Muy bien. Ahora sí, depende de cómo cómo a andes en el en el día, ¿verdad?, sobre todo de humor. Eh, oye, y y cuando en y y cuando entras a una plataforma, y ya hay 1000 opciones, ¿cómo decides qué ver sin quedarte en un solo da en un solo lado dando vueltas entre título y título, y escrolleando?
Ujú. Sí, exacto. Ajá. Mira, esa es otra muy buena pregunta, la verdad que lo que hago de primero, voy a de definir, ¿qué quiero ver?, una película o?
¿Eh?
¿o una serie?, ya ahí ya, este, voy recortando, ¿no?, yo digo: "No pues, en esta ocasión quiero ver una serie, por ejemplo, y y ya después de ahí, después de elegir qué quiero ver, ya me pongo a ver, pues, como que lo principal, porque muchas veces ponen las peli la series top, ¿no?, lo que a hoy en en México se está viendo más.
sí, sobre todo lo que está en tendencia, o bueno, a lo mejor por lo que escucho, prefieres buscar algo más raro que casi nadie está viendo, ¿tienes alguna serie o género que siempre es tu zona segura? ¿Cuándo?, mm, más que nada, mm, al momento de elegir, cuándo no sabes qué poner, más que nada.
Ajá. Mm. Sí.
Eh.
Mira, pues, esa pregunta también muy interesante, porque, eh, la verdad que <chuckles> sí, luego me pongo a ver series que o películas que que yo siento que nadie ve, es como películas así como de robots, pero así como de inteligencia artificial, y y que según van a gobernar, este, el mundo y así, y pues, son como que de ciencia ficción, y pues, me llama la atención todo eso como como el futuro, pues, de eso de películas que hagan como una interpretación de lo que va a ser más o menos el futuro de, ¿cómo puede ser un futuro apocalíptico, o un futuro, este, tecnológico?, y como que yo veo mucho de eso.
Genial. Muy bien, muy bien, entonces también en este punto, ¿sueles ver tráileres o reseñas antes de decidir en este en este aspecto sobre películas de ciencia ficción? ¿o te avientas a lo loco a ver el primer episodio para ver si te atrapa?
<chuckles> Pues mira, eh, muchas veces antes de ver el tráiler, me pongo a ver la la sinopsis, me, este, me pongo a leerla, veo más o menos de qué trata, este, una pareja, no sé, viaja a un pueblito y pasa algo inesperado, y ya, eso como que ya me llama la atención, y ya no es necesario ver el tráiler, porque muchas veces, no me gusta ver el tráiler, porque como que me me adel me me adelantan de lo que va a pasar, y no me gusta, este, muchas veces, pues adelantarme a lo que pasa, entonces prefiero, o sea, si me pones a a a decidir entre qué prefieres, este, ver el tráiler o verle la sinopsis, primero prefiero ver de qué se trata.
Muy bien, ¿y qué tanto influye tu estado de ánimo para elegir qué ver?, eh, si estás cansado, ¿buscas algo ligero o te rifas algo más intenso?, ya que estamos hablando de ciencia ficción. <chuckles>
Ujú. Ujú. <chuckles> <chuckles> Sí, ¿verdad?, eh, mira, pues, cuando estoy cansado, cuando estoy así como aburrido, pues sí, como que, lo que más me llama la atención, es ver algo, exactamente, como de ciencia ficción, algo que que me genere curiosidad, algo que me mantenga atento, que me distraiga, pues de de cuando de mi día a día, de trabajo, de la escuela, este, que me distraiga de todas mis obligaciones, por así decirlo, y pueda descansar un rato, ¿no?, o sea, es creo que, lo que hago cuando estoy aburrido, es ver una s una película o una serie así, y ya como que, me olvido por un rato de todo lo que tengo que hacer.
Okey. Oye, y ya hay un punto en específico, sobre todo en la interfaz de cualquier plataforma que dice así: "Pendientes por ver, o al agregar a mi lista", ¿tú lo haces?, no conozco a nadie que lo haga, y quisiera conocer a una persona que lo haga, o simplemente eres de los que eliges sobre la marcha sobre algo que ver, o el momento, o como me dijiste el estado de ánimo.
Ajá. Ah. <giggles> Ajá. No, mira, la verdad que, pues, ya me ya me encontraste porque yo soy una persona así, <chuckles> yo soy una persona que ¿ajá?
¿Utilizas la la el agregar a mi lista?, ah, es la primera.
Sí, cuando ajá, sí, o nada más por estar aburrido, me pe me meto así a una una plataforma, pero pero a lo mejor no voy a ver nada, pero nada más quiero ver qué hay, y digo, pues la voy agregando para verla después, ¿no?, o sea, para ir ya como seleccionando, porque muchas veces cambian de lugar, o luego ya no me acuerdo del nombre, o cómo se llamaba, este, o ya no aparece donde estaba, donde la había visto, entonces mejor prefiero agregarla como a ver más tarde, y ya ahí se me va juntando ya cuando tengo tiempo, pues, ya las veo.
Y sí las ves, ¿o ahí se quedan? <laughs>
<laughs> Pues mira que, madre mía, pues mira, la verdad es que algunas sí las veo, otras siguen estando ahí como de reserva. Es como que digo, es como mi teso mi tesorito, porque ahí pongo las que como que más me llaman la atención y las veo de plano de un día que, no sé, que quiero hacer un maratón o o no sé, estoy de vacaciones, o algo así por el estilo, y y y puedo disfrutarlo mejor. ¿Me entiendes? Algo así.
Ajá. <chuckles> Me han contado. Eh, bueno. Y también a veces te pasa que terminas viendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿o realmente quieres dedicarte a una serie y terminarla de ver antes de comenzar otra?
Ujú. Ah, esa también es muy buena pregunta. Este, ah, yo prefiero terminar de ver una serie antes de empezar a ver otra. La verdad, como que
Ajá. De empatarlas, ¿verdad?
Sí, porque muchas veces este, uno pues, ya empieza a ver otra cosa, pero ya le pierde el hilo como a la que estaba viendo, ¿no?, entonces es como que digo: "Rayos", este, ahora tengo que ver a lo mejor un capítulo antes para volverle a agarrar la onda y es como que algo también. O sea, como que pierdo tiempo, y no está bien.
Exacto. Ujú. Bueno, con respecto a ese punto, a lo mejor le voy a dar ahí un poquito abrir una herida. Hay una serie
Ujú. Ujú.
y sobre todo, una en específico Juego de Tronos y la la secuela que se llama y, ¿me recuerdas el nombre?
Sí.
<clears throat>
Ah, la verdad que yo no <chuckles> yo no he visto
Casa de Dragones. Bueno, Juego de Tronos y Casa de Dragones. Tú me acabas de comentar que te gusta ver la serie y terminarla, ¿verdad?, pero qué pasa con este tipo de series, que a veces terminan una temporada y van a seguir, digamos, de la 7 a la 9, pero se tardaron 2 años, ¿cómo le haces ahí?
¡Oh!, ujú. Sí. Ujú. ¡Újule!
¿Ah, sí?
No, mira, eso es como que sí, a ver, si te si t si, mm, por ejemplo ¿mande?
¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado?
Sí, la verdad que sí. Algunas veces, eh, con otra otras series que tardan luego muchísimo. Por ejemplo, las de Stranger Things o
Okey. Sí. Ah, se tardó.
Ese tipo de series que que que que cambian, ujú.
Esa se tardó 14 años, o 12 en en pasar la última temporada que están pasando ahora apenas.
<laughs> ¿Sí, verdad?, es lo ajá.
¿Te ha pasado?, ¿sí?
¿Y ya como le agarras el hilo ot otra vez?, no se puede, o sea, es como está difícil.
Bueno. Exacto. ¿La vuelves a ver, o la dejas ya de plano?, y dices: "Bueno, vamos a terminar de verla que ya está la nueva temporada, me acuerdo que hace 15 años pas veía yo esa serie", ¿no la vuelves a ver, o ya de plano te vas y te corres, eh, o la ignoras?
La vuelvo a ver, la vuelvo a ver definitivamente, no, mm, <chuckles> no, este, sigo como que, okey, ya la vi, pues ya voy a terminarla de ver, no, la vuelvo a ver para volverla a agarrar el hilo porque si no me pierdo, porque yo soy muy así, ¿eh?, yo soy muy así, de que, me gusta, mm, este, estar bien, este, entendido en la trama, me gusta estar como que metido ahí y no perderme ni un solo detalle, a mí me gusta ver todo.
<chuckles> Muy bien, bueno, ahora, eh, déjame hacerte esta pregunta, ¿confías más en las recomendaciones de tus amigos o en lo que te sugiere el algoritmo de la plataforma? ¿Qué tan seguido le das oportunidad a una serie o una película, que sólo porque alguien te dijo: "Tienes que verla", lo haces?
Sí, claro. Oh, eso sí es, este, una muy buena pregunta también. Eh, yo creo que yo creo que sí. Eh, si un si un amigo muy cercano a mí, este, me me recomienda una serie. Yo creo que sí le hago caso, porque mis amigos pues, yo escojo muy bien a mis amigos, y mis amigos son como que del como que les gusta lo mismo que a mí, o lo parecido. Ujú. Entonces, si a ellos les gustó eso. Ujú.
A ver. Exclusivo. De lo Ajá, de lo que ahora llamamos ese grupo de amigo amigos, el grupo 7, ¿verdad? <chuckles>
Ándale exactamente. Entonces, pues, <chuckles> si a si a ellos les les agradó, si a mi grupito 7 les agradó, pues, a mí también, este, me me va a agradar, oye, aunque no me agrade, pues, para andar en la onda, ¿no?, si viene una serie que está de moda y así, pues, para yo también, pues, decir no, pues, que pasó esto y así, ¿no?, como para tener de qué hablar con ellos.
<laughs> Ajá. Bien, bien, bien, bien, ¿y qué tan seguido le das oportunidad a una serie?, sobre todo, si ves a alguien, o un actor que te gusta mucho o le das preferencia a los directores que están de moda, que ganaron un Óscar, ¿sueles hacer eso?
Eh, muchas veces cuando cuando en la película empieza a decir o en la sinopsis también dice, este, galardonada, premio galardonado o algo así, este, premio al Óscar por mejor director, este, o nomina o nominada, aunque no haya ganado, pero pero s fue nominada como que eso ese tipo de películas o series me intrigan, digo: "Pues ha de haber estado muy buena ujú, ha de haber estado muy buena para poderla para que l haya tenido un premio, o haya sido nominada", entonces lo que yo hago es, pues sí, ver un cachito, o sea, ver un capítulo, y este, y ya si me llama la atención, si me gusta, pues le sigo, eh, yo le sigo, este, en una película, pues sí, la veo toda, pues nomás es una película, aunque no me haya gustado a lo mejor, pero pues sí la veo.
Sí. Te llaman, ah. Ajá. Pero. Ujú. Bueno, exactamente, muy buen punto, ¿te pasa que a veces te da más gusto buscar que ver?
Sí.
Que realmente, eh, no digas: "Esto ya lo vi". Es como si fuera la película tal como si fuera, eh, alguna serie que ya habías conocido, pero digas: "Este es un muy buen director", ¿te pasa?
<chuckles> Ah, o sea, de q ¿te refieres a que, mm, cuando? O sea, algo ajá.
¿Ya viste unas que? Y que si, no sé, le vamos a llamar en nuestro, ah, el lenguaje, eh, típico, de bajo mundo, un refrito, <chuckles> pero el director es bueno, <chuckles> ¿te te llama la atención ese tipo de streaming de cosas, de de series o películas en las plataformas nuevas?
Okey. Ajá. Ah, okey, este sí, o sea, si es un buen director que, mm, que conozca y así, que me llame la atención, este Digo: "Okey, creo que merece la pena echarle un vistazo para ver de qué se trata". Creo que sí.
Okey, muy bien, ¿y qué te hace quedarte con una serie, decir: "La voy a ver hasta el final", o mejor la abandonarla, que no tiene caso?, ¿qué tiene que tener que pasar realmente para engancharte de verdad?
Sí. Pues pues yo creo que lo que hace que me quede así pegado, es que a lo mejor me identifique con algo que pasa, el personaje principal se parece a mí, o pasan algunas cosas que me han pasado, o algunas situaciones, este, algo vergonzosas, no sé, y pongo a ver y digo: "No, pues, creo que esto me pasó o me ide me identifico con este personaje", entonces eso me intriga más, pero cuando cuando no es así, cuando, no sé, cuando noto algo que, ya como que me empezó a aburrir, como que ya no me interesa seguirla viendo.
Que le pierdes el interés. Exacto, le pierdes el interés, muy bien, bueno, y, por ejemplo, entre tantas plataformas que hay de una empresa, de otra, y te bombardean con tanto, ¿te abruma o ya tienes alguna favorita que dices: "Con esta me quedo y tiene todo", lo haces?
Sí. Sí. Sí. Este, mira, pues yo soy muy fan de Marvel, de Disney, entonces, me gustan mucho ese tipo de películas, pero así que digas una favorita, la verdad que no, <chuckles> todas me gustan.
Okey. Simplemente con que tengan ese tipo de contenido que te gusta, ¿verdad?, Marvel, DC Comic, y ese tipo de cosas, muy buena charla.
Sí. Pues sí, pues la verdad que me gustó mucho hablar contigo también, ujú.
Mira, aprendí algo sobre todo eso, gracias.
Nos vemos en otra ocasión.